Allora mi piacerebbe confrontarmi con te su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ehm, che è, uhm, una delle difficoltà maggiori che, ehm, riscontro non dico quotidianamente però insomma è un una situazione, ehm, con la quale mi trovo spesso a, mhmm, a combattere, mi viene da dire. Ehm, allora, ehm, io ho, mhmm, mi capita spesso mi capita abbastanza di di frequente, ehm, di, ehm, fare delle abbuffate compulsive, ehm, cioè apro apro la dispensa, ehm, di di casa e mangio praticamente qualsiasi cosa io trovi a tiro. E e mi rendo conto che è una, ehm, un'abitudine assolutamente dannosa e e che ha sicuramente dei dei dei retaggi nella nella me adolescente, nella me nella me più piccola e che per quanto io sia, ehm, appunto o cosciente e consapevole del problema e cosciente e consapevole delle conseguenze, delle cause per cui, ehm, lo faccio e della dannosità appunto del, mhmm di questa abitudine purtroppo spesso non riesco a a controllarla, cioè sento proprio l'esigenza di fare questa cosa che mi fa stare meglio.
Mh-mh. Okay. Certo, capisco. Immagino, okay. Bene, allora intanto io ti vorrei rassicurare. Ehm, hai tutta la mia, uhm come dire, mhmm, vorrei, mhmm, rassicurarti sul fatto che comunque è una cosa che succede veramente a tutti. Ehm, sono periodi che si susseguono, che possono capitare e in qualche modo, sai, talvolta per carattere, mhmm, per una fase di debolezza che si attraversa in generale, le persone ricercano anche nelle abbuffate, nel cibo, ehm, una so una forma di consolazione quindi, stai più che serena, può succedere capita, mhmm, no non ti scoraggiare, ecco. Ehm, vorrei più che altro però, ehm, farti qualche domanda di approfondimento per, ehm, capire magari la natura del problema, capire la natura dell'abitudine. Ehm, poc'anzi hai menzionato al fatto, uhm, che comunque è una problematica che in qualche modo si ripercuote nel tempo perché anche da bambina soffrivi di questa di questo volerti, no, mhmm, trovare di questo voler trovare conforto nel cibo. Ehm, è stata una problematica che comunque hai sempre gestito o talvolta hai chiesto il supporto di un professionista?
Ehm Okay. Sì, certo, mi fa piacere, sì. Sì. Ehm, allora, uhm, diciamo che io ho un passato di forte sovrappeso, dovuto a, appunto, a disturbi alimentari non diciamo, passami il termine, diagnosticati, però, uhm, comunque, ehm, come dire, col senno che del poi, con, insomma, con n l'età adu hai l'età adulta, uhm, mi sono resa conto che, effettivamente, quel tipo di di, mhmm, di rapporto che avevo con il cibo era, uhm, assolutamente, ehm, riconducibile a un a un disturbo alimentare. Uhm, sono arrivata a pesare anche 110 chili all'età di 14, 15 anni. Ehm, s sono anche abbastanza alta quindi, insomma, diciamo che il peso non era tutto di però, insomma, era <chuckles> abbastanza, ehm, e c'è stato poi un peri sì.
Mh-mh. Okay. Certo. Hai mai hai mai esposto il problema ad un professionista? O ad un, uhm, un qualcuno, uno psicologo specializzato nei disturbi dell'alimentazione?
Allora, in prima battuta ho chiesto l'aiuto di un niu nutrizionista perché, uhm, crede mhmm, cioè imma mia madre, immagino insomma, la mia famiglia, i miei genitori, ehm, hanno cercato di risolvere, ehm, come dire, il problema il primo problema che si presentava, diciamo quello quello fisico, quello che si vedeva, diciamo così esatto. Quindi, hanno tentato di e ci sono riusciti, nel senso che ho perso 35 chili, e poi non l'ho più non li ho più ripresi quindi, uhm eh, grazie! Grazie sì, devo ringraziare assolutamente mia madre, perché è stata veramente meticolosa e attenta nel nel cucinare i pasti a parte quindi Eh! È stato senza di lei, non ce l'avrei fatta sicuramente. Ehm, poi, uhm, quando mi sono resa conto che spesso ricadevo in questo tipo di, mhmm, di meccanismo, quindi quando ehm, come dicevi anche tu prima, quando, uhm, appunto, momenti di forte stress o momenti di particolari, mhmm, crisi, uhm, emoti mhmm, situazioni in cui emotivamente non ero, appunto, al top, uhm, andavo sempre cercando conforto in quel tipo di di abitudine con quel tipo di comportamento. Quindi, a quel punto ho, ehm, ho consultato anche una una psicologa che mi ha, appunto, aiutato a capire, ehm, quale fossero le le le strade alternative a all'abbuffata. Esatto.
Del peso, certo. Mh-mh. Ah. Okay. Beh complimenti, <chuckles> non è da poco. Chiaro. Mh-mh. Da valutare. E poi ne sei, in qualche modo, uscita? Nel senso che, hai preso un po' le redini della situazione? E questo fatto di, ricadere in qualche modo in queste abitudini alimentari dannose, uhm, tu riesci a ricapire se è un problema, così, sporadico? O, in qualche modo, ti sta riconducendo a quella fase di problema che hai vissuto?
Allora io di base, guarda, mangerei h 24 cioè, se se non fosse che veramente ingrasso e che, comunque, fa male, in generale, mangiare mangiare tanto, io mangerei mangerei continuamente, qui anche se ehm, appunto, mi rendo perché, proprio, mi piace mangiare, quindi di di di base ehm
Mh-mh. Ukay. Beh, tranquilla perché <chuckles> piace a tutti mangiare, quindi <chuckles> hai la mia comprensione totale in questo, stai serena.
<laughs> Okay. <chuckles> Ehm, però mi rendo conto, appunto, che, uhm, in situazioni particolari, come ti dicevo prima, forte stress o, mhmm, situazioni emotivamente, così, ambigue, eccetera, uhm, tendo a ri a trovare a cercare quel tipo di quel tipo di consolazione. Ora, a da da adulta so che, ehm, devo darmi un limite, nel senso che quando mi rendo conto che sto per, ehm, per andare a fare proprio l'abbuffata quella con i fiocchi, uhm, mi mi trattengo e dico: "No, okay. Mhmm, fai qualche altra cosa". Ehm, quindi cerco di impegnarmi in un in un'altra attività che, insomma, non sia non sia mangiare <chuckles> esatto. Per un lungo periodo della mia vita ho fumato, poi ho anche ho anche smesso di fumare quindi, diciamo che, ho cercato in qualche modo di, ehm, di limitare le dipendenze nella nella mia vita
Mh-mh. Okay. Certo. Non sia mangiare è chiaro. Beh, intan mh-mh. Ah! Okay. Mh-mh, è chiaro. Beh, intanto, uhm, mi sento di dirti che se il problema persiste, e se tu ti rendi conto che comunque sta prendendo una piega, ehm, problematica come lo è stata anni addietro, è chiaro che, a quel punto, è più idoneo contattare un professionista perché, comunque, ha tutti gli strumenti per permetterti di risollevarti e di riprendere la situazione. Se di base, sono comunque solo piccoli, uhm, momenti, uhm, può capitare a tutti, è chiaro, mhmm, che in qualche modo tutti, no, cerchiamo consolazioni in quello che ci fa stare b meglio, ehm, quindi il cibo, il fumo, piuttosto che, mhmm, non lo so, lo sport; in generale, veramente, in qualche modo le passioni poi ci coinvolgono e ci estra ci ci ci tendono, no, a mhmm, ad estraniarci dai problemi. Ehm, intanto vorrei dirti di concederti quel qualcosa che, in qualche modo, ti fa stare bene, come uno snack, ehm, u un cibo che ti dà, uhm, ehm, ti ti rifocilla in qualche modo, senza sensi di colpa; perché è chiaro che se quella cosa ti fa stare bene e ti dà un senso di appagamento, ehm, fallo fallo senza senso di colpa. Mhmm, è chiaro che se diventa poi un'abitudine costante, allora bisogna intervenire, però se ti fa stare bene conceditelo, ehm, senza rimuginare troppo sul problema. Poi, è chiaro che sai, magari, scegliere giorno dopo giorno piccoli cambiamenti sostenibili, senza imporsi regole troppo rigide, potrebbe essere un escamotage utile per uscire, no, da questa rete troppo rigida di, ehm, alimentazione, mhmm, troppo serrata, ecco. Tu, uhm, di base segui, non lo so, un'alimentazione specifica? Ti concedi, ehm, non lo so, uno sgarro settimanale? Come organizzi la tua spesa in funzione di questa tua debolezza?
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Allora io, uhm, di base mi mi cioè, cerco di mangiare pulito, nel senso che cerco di mangiare bilanciato almeno a pasto. Mi alleno molto quindi, mhmm, uhm uhm cer
Mh-mh. Ah, okay. Questa è un'ottima cosa.
Esatto, sì! Perché così, magari, riesco a, uhm, concedermi quelle quelle quegli sfizi, diciamo, quei quelle golosità che, ehm, mi piacciono senza dovermi, appunto, sentire sentire in cor in colpa. Cerco di mangiare, appunto, in maniera ordinata, in maniera bilanciata anche perché, ho imparato che, uhm, le schifezze chiamano schifezze, eh, nel senso che quando inizi a mangiare, mhmm, cose golose, cose buone non ti viene di mangiare cose sane; quando, invece, mangi le cose sane, in realtà, ti viene di mangiare, ehm, sano. Ehm sì esatto, sì. Ehm, però
Certo. Vero. Mh-mh. Sempre meglio, esatto. Beh, di base, mhmm, devi stare tranquilla. Devi stare assolutamente tranquilla, perché già mi dici che, comunque, ti alleni, ti mantieni in movimento. A tutti succede di concedersi qualche sgarro, qualche snack, qualcosa di dolce, perché di base ci rende felici e ci fa stare meglio. Non rimuginare troppo sul passato, mi sento di consigliarti, perché in qualche modo, è chiaro, che i fantasmi del passato ritornano, no, a tormentarci l'anima, <chuckles> di base, ehm, però sono cose che possono assolutamente capitare. È chiaro che se poi diventa un'abitudine di ogni giorno, e tu stessa non ricapisci di uhm risollevarti dal problema, allora a quel punto devi contattare un professionista. Però, se è una cosa che capita ogni tanto e ti fa stare bene, conceditela senza troppi sensi di colpa. Per il resto, continua, ehm, vai avanti secondo la tua alimentazione, perché se mangi abbastanza bene, pulito e sano, non c'è nessun problema, per cui puoi continuare benissimo la tua alimentazione, ehm, allenandoti e concedendoti qualcosa ogni tanto, sicuramente non succede chissà quale grande e grosso problema, ecco.
Sicuramente. <chuckles> <chuckles> Ver Mh-mh. Okay. Guarda ti ringrazio ti ringrazio molto, perché è stato molto rassicurante parlare con te. Mi hai dato dei consigli, uhm, buoni che che cercherò, appunto, di di mettere in pratica. Comunque mi hai molto tranquillizzato e mi hai fatto sentire <chuckles> più normale, <chuckles> ti ringrazio.
Figurati, io sono resto a tua completa disposizione. Sono sicura che riuscirai, in qualche, modo a mettere ordine, ehm, nella tua problematicità. Se dovesse ripresentarsi nuovamente il problema, o se avessi nuovamente bisogno di un confronto, io resto a tua disposizione. Per il resto, ti auguro una buona serata e alla prossima.
Grazie mille, buona serata a te.